<clicks tongue> Tu tu tu prendi e pre tu prendi e vai praticamente. Ed è div diversissimo dall'Italia. Io, ehm, sarei andato nel panico, ehm, cioè davvero non ho idea com s muovermi, ma avendo per fortuna studia studiato anche il modo di muovermi, sono sono u ho più o meno organizzarmi. Sì, esat
Ah, ottimo. Ottimo. Quindi insomma diciamo che se è la prima volta, viaggio organizzato sempre.
Esattamente, sempre costante, mai mai avventura, perché altrimenti cade c si cade nel panico a volte. Ed è s è s ed e s e mi è successo, devo dire. Dovevo andare per lavoro a Praga, per esempio. L'unica cosa che sapevo era il d il l'arrivo del del dell'aereo, non sapevo nient'altro. Momento sono sono atterrato a Praga, ho chiamato per lav ehm, il tipo di lavoro, dico: "Io sono arrivato, e mò?" "Sì, sì arriverà". "Quando?" "Arriverà, arriverà." Io, ehm, ho incominciato a impanicare e che quando cazzo vuol dire p arriverà, scusami scusami il francesismo, però <chuckles> son stato mezz'ora come un palo in in aeropo a aspettare che arrivasse a prendermi. <sighs>
Ho capito. <chuckles> Sì. Ho capi Ah, ottimo. No, no. Certo. M ma se ad esempio dovessi tornare in un determinato posto, ad esempio la Cina, faresti qualcosa di diverso o o rifaresti alcune cose?
Sì. Sì. Mh-mh, mh. Rifarei 1000 volte le stesse cose che ho già fatto la prima volta, cioè andare a visitare esattamente, il lago, v rivisitare i templi che c'è che ho co mi son ma visto e rivisitare anche anche i negozi devo dire, perché in cui erano fantastici. <chuckles>
Il lago. Ottimo, mi fa molto piacere.
Te te invece? Cambieresti qualcosa?
No, non c non credo, penso che se dovessi ritornare farei qualcosa di nuovo.
Sì.
Non farei non farei nulla di di qualcosa che ho già rifatto, a meno che non sia una cosa che mi è rimasta particolarmente nel cuore.
Mh, davvero? Okay, beh è una buona cosa, sincero. <sucks teeth> Va bene dai, la prossima volta se tu vai in Cina, io vado in Giappone, magari ci aggiorniamo meglio su su cosa abbiamo visto, no, che ne dici?
Ci aggiorneremo. Assolutamente.

Beh, è una cosa molto n t molto, davvero, diversa da solito, devo dire. Ehm, potrebb potre Sì.
se dovessi andare in Giappone te lo consiglio assolutamente.
Assolutamente da provare perché una cosa genere credo che "andare in un ristorante" tra virgolette, vedere non dico la curiosità di provare qualcosa di nuovo e non sapere cosa andare a mangiare perché non penso tu abbia ordinato niente <sucks teeth> quindi era quasi un'esperienza nuova, mai successo, mai mai mai mai provato.
Esatto, corretto. Molto be molto bello, sì, sì, assolutamente. Cioè tu vai lì ti fai ti fai n piatti e e tu
Sì, sì. Ah, pure anche in più di 1, pensavo fossero tipo due tre massimo.
Sì. No, no. No, no. Sono ehm, sono dodi io dove s le ho provate erano 12, però ti dico tutte mini porzioni, cioè non parliamo
Wow. Vabbè è chiaro, però su 12 piatti comunque
Esatto, sì, sì, e poi magari tipo ehm, è capitato il sushi con il wagyu, molto interessante.
Bello. Mh. Sushi con il wagyu è una cosa che penso, mhmm, sarà è una cosa che devo provare, ma tipo tra 20 anni o una cosa del genere. <inhales> <chuckles> Già dalle perché l'impressione, dai, è qualcosa di super costoso, super privilegiato, super "vip", tra virgole
<chuckles> N in re in realtà là no, perché comunque è una carne che è trattata in larga scala, quindi in Italia ti costa di più perché c'è tutta l'importazione, però la cioè ovviamente il il il costo della vita, e quindi le esperienze che fai sono molto più costose rispetto a al allo stipendio medio italiano, però è una o una cosa che 1 volta nella vita ti consiglio di fare assolutamente.
Sì. Mh-mh. Esatt Sì. Interessante. Beh grazie, penso che farò qualco del genere onestamente. Da pro è da provare, è davvero da provare. E invece passando prossima domanda che mi è venuto così mome improvvisamente m in testa, <sucks teeth> sei più una persona da avventura, viaggio improvvisato, "Non non s faccio niente, vado e va com va come va", oppure preferisci sempre organizzare tutto quanto prima? Perché prima hai detto che s ata che hai visitato un sacco di città. È più una cosa tipo: "Oggi voglio andare lì, basta, prendo e vado", oppure: "No, io oggi io faccio questo, domani questo, domani questo"?
Sì. No, no. Viaggio organizzato, tutta la vita. Assolutamente se non è organizzato rischio di impazzirci, devo sapere ogni giorno che cosa farò, perché poi dopo, soprattutto se è un viaggio lontanissimo, che ipoteticamente parlando non rifarò mai più, cioè, non voglio avere il tarlo di non aver visto qualcosa di importante.
Sì. Okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Vabbè, però s anche quando vedi troppe cose, troppe città, alla fine qualcosa sempre sfugge alla fine, no, non è che <sucks teeth> Certo, certo.
Beh sicuramente, però insomma, lo sai per tempo.